Eh, Kak aku mau nanya nih, kan biasanya mungkin, eee, ada beberapa orang yang bisa aja, punya, sesuatu atau seseoranglah yang, perannya itu sangat signifikan sehingga bisa ngerubah perspektif atau cara pandang kita gitu kalau kamu pribadi nih Kak pernah nggak sih Kak punya ketemu orang yang seperti itu? Entah itu guru atau mentor mungkin?
Eee, iya Kak ada jadi aku tuh, ada 1 mentor aku di bidang, eee, keuangan ya gitu, investasi lebih tepatnya yang, eee, dari dia itu aku belajar dan, eee, berubah cara pandangku soal bagaimana keuangan itu bekerja, bagaimana sistem keuangan yang ada di dunia ini bekerja gitu dan, dia itu lumayan sangat, eee, merubah cara pandangku gitu terhadap sistem secara keseluruhan gitu dan, aku lumayan bersyukur sih, heeh, setelah ketemu beliau gitu kayak gitu.
Oh iya. Oh oke, mhm. Oh. Mmm, mhm. Widih keren keren. Mmm, mhm mhm, kalau boleh tahu itu, eee, alur ketemunya gimana tuh, Kak? Apakah, eee, lagi jalan kaki nggak sengaja ketemu ke sapa atau ikut pelatihan atau gimana tuh, Kak? Kalau boleh cerita.
Oh enggak, <chuckles> enggak jadi, eee, beberapa tahun lalu ya gitu itu aku tuh mulai belajar soal investasi gitu kan gitu, soal keuangan belajar investasi nah seiring berjalannya waktu ketika mulai belajar investasi kan mulai banyak tuh ketemu-ketemu orang-orang yang pada jualan kelaslah, eee, je jualan, eee, informasi kayak join dulu nanti dapet
Oh iya. Oh iya sih bener bener.
Dapet, iya.
Info gitu ya dapet tanda lah ngal hilal gitu ya, mmm, mhm.
<chuckles> Iya bener lagi iya kayak kayak gitu kan gitu nah, eee, ada banyak tuh yang kayak gitu sampai kemudian, eee, aku tuh ketemu sama salah satu mentor yang menurut aku itu beda banget karena, eee, dia itu tidak ngajarin, soal dia tuh gak ngasih ngasih tanda atau gak ngasih ngasih, eee, "Ini nih udah hilal nih ayo ayo jangan sampai ketinggalan kereta" kayak gitu-gitu enggak tuh jadi dia tuh lebih ke ngajarin konsepnya kita cara berpikirnya kita dan, eee, itu tuh lumayan berefek dan berpengaruh banget sama aku karena, apa yang dia ajarkan itu bener-bener mempengaruhi cara pandang aku tentang bagaimana, eee, mungkin kalo aku bisa bilang bagaimana dunia ini bekerja gitu soal, eee, kayak aku akhirnya nyadar.
Oh iya. Oh. Mhm. Tentang lingkup, eee, finansial itu sendiri ya Kak atau gimana? Atau secara keseluruhan?